Ah, então eu queria falar com você a respeito de uma coisa que eu venho sentindo já há algum tempo. Essa sensação de culpa, sabe, ao pausar para um descanso durante um trabalho intenso. Eu tenho uma sensação de que, eh, eu estou fazendo algo de errado, sabe. O que que você acha? O que que você pode me aconselhar em relação a isso?
Hum. Uhum. Então, sim. Então você, eh, qual qual o tipo de trabalho que você faz? Trabalha no computador? Como que é o seu trabalho?
É, tudo que eu faço é online. Eu tenho só algumas, algumas aulas que eu dou presencialmente, mas é quase a maior a maioria das minhas aulas são online e eu também estou trabalhando agora com um treinamento de inteligência artificial. Então é tudo online, né. E eu sou mãe de 2 filhos também, não é?
Aham. Entendi. Hum, sim, então a rotina bem intensa e assim, e e, você consegue dar pausas assim durante o trabalho?
É. Então conseguir, a gente sempre consegue, não é. O problema é eu eu dá eu dou essa pausa, mas eu sinto que eu estou deixando, ah, não sei se porque eu sou mãe também se eu deixo meus filhos na mão, sabe, uma coisa É uma culpa que não tem muito cabimento. Eu sei disso, <laughs> mas eu acabo me sentindo culpada mesmo.
Uhum. Uhum. Sim. Sim, é, não, eh, en assim, eh eh, você tem que validar o que você sente. Então, realmente você sente a culpa, é trabalhar para não sentir isso, né. Com porque você
Hum. Exato. Eu preciso achar isso. Eu preciso achar uma forma de de não sentir essa culpa, porque eu sei que todo mundo precisa tirar uma pausa, porque até mesmo se eu não tiro a pausa, eu tenho consciência de que eu posso adoecer, e aí vai ser pior, porque eu tenho que ter uma pausa forçada, não é?
Uhum. Sim. Exato, nossa, você tem toda a razão. Isso mesmo. É até porque você falou que trabalha com alunos, tudo você precisa em cada aula estar lá motivada, presente, né. Então é um trabalho que demanda muito de você. Você fala bastante também. Então o seu corpo precisa desse descanso, eh, de descansar mesmo. Às vezes não é só para, eh, sair um pouquinho e voltar. Não, é descanso, às vezes descanso mental também, então
Hum. Exato. Uhum. Nossa, é. Uhum. Uhum, você vê, por exemplo, eh, eu fico, por exemplo, às vezes trabalhando até às 2h, 3h e às 7h eu já tenho que estar acordada, porque eu tenho que levar meus filhos na escola. Então, quer dizer, eu durmo 3, 4 horas, às vezes. Isso não é vida, né. E eu tenho noção disso. Eu sei que está errado, mas eu não consigo fazer essa pausa. Eu não consigo parar.
Hum. Hum. Aham. Sim. Uhum. Sim, entendi. Bom, eh, então, assim, você tem que, primeiro tirar a culpa e as não não pensar que o a pausa é ruim, né. Tirar essa sensação que a pausa é ruim, que vai fazer pra você perder tempo, não. A pausa é necessária pra a sua saúde e pra você conseguir fazer o trabalho melhor. Então, tenta mudar a visão que você tem da pausa, né. Agora e o
Uhum. Uhum. Exato. Uhum. Uhum. Isso. Acho acho que esse é o primeiro passo mesmo, é.
Isso. Então, a pausa, você pensa assim: "Nossa, é parte do do do trabalho". A pausa é parte, é igual o recreio na escola, né?
Hum. Ai, olha, maravilhoso isso que você falou, que a pausa é parte do trabalho. Eu tenho que colocar isso, estipular, colocar na agenda: "Olha, eu vou trabalhar 45 minutos, e eu vou pausar por 15 a cada hora", né.
Aham. Uhum. Isso. Perfeito, isso mesmo. Porque lembra na escola, quando a gente era criança, sei lá, tinha 3 matérias, recreio, encontrava os amigos, comia um lanchinho, voltava para o resto porque seria impossível juntar 6 matérias de uma vez, digamos. Então o recreio, ele não é aleatório. Ele é pensado para aumentar a produtividade para aumentar a concentração na aula, né? Porque a gente a gente precisa disso para o nosso cérebro. Então, encara a pausa como se fosse um aluno seu, sabe. <chuckles>
Uhum. É verdade. Uhum. É ver Uhum. É verdade, é verdade. Mas eu acho que todo esse esse problema tem um fundo um pouquinho mais eh, mais profundo, assim, sabe. Eu acho que é uma coisa meio de de sempre ter que provar, eh que eu s eu sei fazer que eu sou melhor em tudo. Eu tenho essa coisa e eu tenho muita eh, muito receio de passar isso para os meus filhos. Porque eu vejo, por exemplo, a minha filha, quando ela tira menos que 9, nota 9 de 10, ela fica muito chateada e eu falo para ela: "Não precisa ser tão dura assim consigo mesmo". E ela não se ela sente também que foi mal se ela tirou menos que 9, né. E eu estou passando isso para os meus filhos também.
É. Uhum. Ah. Entendi. Uhum. Hum. Sim. Aham. Entendi. Uhum. Ah, entendi. Então, é, você falou uma coisa importante que você já identificou, é bom você saber isso. Eu percebo que você tem bastante autoconhecimento, assim, então realmente
Pois é. Eu tenho um ótimo co autoconhecimento, mas eu não coloco em prática, não é.
Ah, entendi. Então então, assim, eh, você identificou que essa questão de se superar você tem que pensar assim: quem que está te se impondo isso? Se for você mesma e não os outros, ou o mercado, tal, é uma questão que você colocou muito autoexigência, é trabalhar com você e falar: "Eu não preciso provar que eu nada, eu sou boa já dessa forma. Não é trabalhando 50 horas que eu vou provar", entendeu? E o que mais importa também é a qualidade do que a quantidade. Não adianta você dar, sei lá 15 aulas, que é um número grande. É melhor 3 aulas de excelente qualidade, para o aluno, né, do que 15, assim, capengando, morrendo. Às vezes tem a questão financeira, claro, quanto mais aula você der, mais você ganha, mas aí também e a qualidade, né. De repente, uma aula bem dada, o aluno vai pagar mais, você vai valorizar aquela sua aula, o aluno vai trazer mais alunos de alta qualidade também. Então tenta me pensar isso realmente, tenta colocar em prática também, né. E
Uhum. Uhum. Exato. Hum. Exato, é isso mesmo. Uhum. Uhum. É, verdade. É verdade, é verdade. Uhum. É, é, não, eu preciso realmente ver isso, ver esse lado de de não não ser tão dura comigo mesma, como eu falo pra minha filha, né, não me cobrar tanto. Eu acho que isso é um problema que eu tenho, acho que eh, acho que Freud explica, né. <chuckles> Essa coisa de eh, de vida, acho que da infância, de eu ter que sempre ser a melhor, sempre ser não sei se, de repente, era pra ter uma aceitação.
Sim. Uhum. Sim. <laughs> Sim. <chuckles> Aham. Sim.
De não sei se é algo que tem a ver co porque eu tenho uma irmã também, e a minha irmã era mais ve é mais velha, né. E eu acho que eu tem é uma coisa meio de competição, talvez, né, de: "Ah, eu tenho que mostrar que eu sou melhor". Não sei, acho que acho que é meio uma coisa meio, <clicks tongue> eh, não é consciente, é uma coisa meio no no inconsciente, sabe.
Hum. Uhum. Ah. Entendi. Entendi. Faz sentido. É, talvez você esteja carregando isso de algum lugar. De repente, você era criança, ouviu alguma coisa, alguém falou alguma coisa. Aí, no caso, se você achar que aplica, quem sabe, assim, fazer uma terapia de fato, sabe, pra você revisitar essa sua criança interior, conversar com ela, explicar que você não precisa carregar o mundo nas costas, sabe. E que, assim, o mais importante é a sua saúde. Então, assim, esse descanso, essa questão de desanuviar a cabeça, às vezes, não fazer nada, escutar uma música, pronto, é um descanso e faz parte do processo de de você. De você estar bem, da sua saúde, e encarar dessa maneira, sabe.
Pode ser. Hum, sim. Uhum. Uhum. Claro. Uhum. É verdade. É verdade. Eu acho você falando agora de de de eh, dessa pausa, assim, de escutar uma música, eu pensei em uma coisa que me faz muita falta e que eu não tenho conseguido encaixar no na minha agenda, é uma atividade física.
Uhum. Ah, sim.
Eu não tenho tempo pra isso. Quer dizer, eu eu digo que eu não tenho tempo, porque logicamente que se eu cair ali a amanhã doente, eu vou ter que achar um tempo pra isso, né. Então eu acho que é uma desculpa também minha, meio esfarrapada. <chuckles> E eu preciso.
Uhum. Enten uhum. Sim. Olha, sabe que eh, uma dica para você, veja se faz sentido pra você. Claro que não é igual ir na academia, levantar peso e tal, mas existem até bicicletinhas que você pode comprar e colocar embaixo do do computador, como você fica muito na mesa, no computador, a bicicletinha só para o pé, sabe.
Hum. Sim. Uhum. Eu sei você sabe, meu pai comprou uma dessa e eu comprei uma também aqui pra casa, mas não a pequenininha, eu comprei essa ergométrica mesmo normal, ninguém usa, ninguém usa a bicicleta, tá aqui tomando poeira só, pois é, pois é.
Ah. Ah, aham. Ah. Tá abandonada. Então, porque para o pra pessoa que trabalha muito no computador, eh, às vezes parece bobo, sabe. Mas só de você fazer, mas não não não dá a bicicleta inteira, tem que ser só a parte do pé mesmo.
Aquele do pezinho, né, meu pai comprou, achei ótimo isso.
Sim, então, porque parece bobo, mas é exercício, você tá ali. Sim, é melhor do que nada, pode ter certeza, mas o o i o ideal é se você puder dar uma caminhadinha, entendeu, coisa de 10, 15 minutos, a a arejar, respirar, abrir o pulmão ali, respirar fundo, dar uma voltinha, olhar pra outra coisa que não seja tela, também, porque muitas horas de tela é ruim, né. Então, se você conseguir encaixar esses 10 minutinhos pra isso, e falar assim: "É pausa para, hã, aumentar a minha produtividade no trabalho, é pausa pra minha saúde, é pausa não é assim, ah, um descanso inútil." Aham.
É alguma coisa. Ham, claro,. Uhum. Uhum. Sim, claro, Uhum. Uhum. Pra descanso, né, pra descanso mesmo. Não é pra ficar vendo o celular, não é essas coisas.
Isso, é para a renovação, digamos, eh eh, que nem o carro pondo gasolina no no no no posto, é pra isso, é pra recarregar. <giggles> Tenta fazer isso, talvez mudando a a palavra, assim, pausa, né, é muito associada com ah, parar, é é, sei lá, descanso, fica parecendo que é folga tal, não.
Sim. Entendi, entendi. Uhum. Aham, é verdade.
Trocar essa sensação, não, eu vou colocar gasolina no carro, senão o carro o carro para.
Hum, vou reabastecer.
É, isso, exatamente, é, isso, e aí, você vai sentir melhor eu acho que e tira a sensação de culpa também, sabe, porque cuidar de você não não tem nada a ver com culpa, não combina, sabe.
Não é, muito bom, adorei. É. É verdade, é verdade, eu estava eu estava comentando isso hoje, eh, com o meu marido e ele estava me dizendo isso: "Você precisa, por exemplo, marcar um médico", eu não vou marcar médico para mim porque eu me sinto culpada, eu sempre me coloco em em último plano, sabe? Eu sempre coloco os outros em primeiro plano.
Hum. Ah. Aham. Sim, uhum sim, então tenta mudar, claro que isso é inerente também da na na maternidade, né, tem essa questão mas você você precisa se priorizar também, né? E fazendo isso com equilíbrio, equilibrando todos os pratos, aí, que tem para girar, aí, você vai conseguir tenho certeza que vai dar certo.
É. Exa É, é verdade. Vai sim, vai sim. Olha, eu achei ótimo as dicas que você me deu, eu acho que eu vou conseguir colocá-las em prática e já começando agora por mudar, não vou chamar mais de pausa, vou chamar de reabastecimento.
Isso, perfeito, nossa, muito bom.
Obrigada, viu até uma próxima.
Imagina, até uma próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.